E, kariyer değişikliğiydi aslında, eee, çünkü ait hissetmediğim bir bölümü okudum. Onun üzerine de, eee, bur bu arada göç, i eee, yani, göç sebebim de hani, eee, biraz daha resmî olarak yine o ait hissetmediğim bölümün yüksek lisansına gelmek oldu. Eee, ama de Evet, yani, hani, böyle, eee, sağlıksız bir karar aldım, eee, açıkçası ama o bunu burada bir şekilde yoğurup, eee, kendi istediğim yere, eee, çekebileceğime de güvendim bu süreç içinde, onu fark ettikten sonra. Emm, o yüzden, hani, biraz daha, eee, değiştirdiğim, eee, yine o, eee, işte, eğitimimi bir şekilde, eee, tamamladığım ve, eee, başlangıçlarla bitişlerin, böyle, harmanlandığı bir deneyim oluyor bana, hâlâ da oluyor.
Hımm. Eee, ve de üstüne. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, eee, hangi bölümü bitirmiştin bu süreçte ve yüksek lisansına devam ettin?
Mühendislik bitirdim <chuckles> ama şimdi mesela bale ile ilgili bir yerden, bale sanatçılarıyla, bale öğrencileriyle evet, çalışmayı planladığım. <chuckles> Evet, aynen öyle. <chuckles>
Hı hı. Çok, çok daha farklı bir alanda. <chuckles> Anladım. Eee, özellikle de özellikle de sormak istediğim, eee, sorulardan biriydi, "Yararları ne oldu?" diye soracaktım ama bale deyince bir durdum tabii şimdi, <chuckles> mühendislikten yüksek lisans mühendislik yapıp. Eee, peki, eee, baleye geçmeden önce, eee, bu yüksek li 2 sorum olsun, son 2 sorum olsun bununla ilgili. Eee, bu okuduğun bölümde göç ettiğin yerde bir yararını göremedin mi? Eee, özellikle mühendisliğin yüksek lisansını yaparken. Eee, 2'nci sorum da nasıl oldu bale?
He he, evet. Şöyle, emm Hı hı. Evet. Tamamdır, lütfen. Hem Aslında Heh.